えっと、職場とかそういう場面で、その世代間のつながりっていうのがあると思うんですけれども、なんかそんどんな感じですか？こう、ん、こう、うまくいかないとか、そういうところもあったり、逆にうまくいくみたいなのもあると思うんですけど。
はい。 はい。 うんうん。 ああああああ。はい。まあ、ちょっとこれ、うまくいかせるためにコツがあると思ってて。うん。なんかこう、やっぱり、ね、世代離れているとちょっと、あの、どどう接しようみたいな、こう悩まれたりもすることあると思うんですけど。
はい。 はい。
うん。むしろそこに、そお相手の方とか、その相手の方の世代のことについて、こうどんどん興味を持つっていうのがコツだと思う思いますね。
はい。 はい。 なるほど。世代が違う人の興味をのありそうなところをこう知っていくというか、そういうこう、歩み寄るみたいな努力が必要。なるほど。うんうん。
はい。 ああああ。そうですそうです。そう、そうですそうです。ほんとに歩み寄る姿勢が、えい何より大事だと思いますね。
はい。 ああ、なるほど。例えばその最近の具体的になんかこんな歩み寄りが、みたいなのが、もしあったらシェアして欲しいんですけど。
うんうん。 はい。 ああ、そうですね。まあ、あれですね、世代間のつながり、あとや歩み寄るっていう面でも、あの、は一緒に何か作業なり、なんなりをするってのが、大事だと思ってて。体験を共有ですね、体験を共有。うーん。
はい。 うん。 ああ、なるほど。うんうん。 ああ、なるほど。体験を共有する。あ、その共有はい、どうぞ。
で、はい、それで言うとうんうん。例えばこう、まあ、これはちょっと仕事とは離れて趣味の話なんですけど、あの、自転車、ロードバイクが趣味で
ええ。はい。 うん。 はい。
な乗ってると、その自転車屋さんとかは、結構高齢の方がこうお店をやられてたりしてたんですね。うん。で、そういう時にまあ、共通の、まあ、自転車っていう話題1つ共通なものがあるのも大きかったと思うんですけど。
はい。 うんうん。はい。 はい。
やっぱり自転車一つにしても、こうなんか時代の流れとともに、色々変わる訳じゃないですか。うん、ふん。なのでそれをね、昔の自転車はこうだったみたいな、やっぱ昔はこうだったって話、高齢の方は好きじゃないですか。
はい。 うーん。ふんふん。 はい。ああ、なるほど。はい。
うんうん。で、それをこうなんか面倒臭いなとか思わずに、も、あ、まあ、心から楽しむというか、興味を持って。
はい。うーん。なるほどなるほど。はい。ええええ。
そうすると、お相手もどんどん心を開いて話してくださるなっていう印象はありますね。うんうん。はい。
はい。 うーん、なるほど。その趣味のロードバイクというところで今、具体的なお話を聞かお伺いしたんですけど、そうするとやっぱりそのお互いの、え、共通のその話題として自転車の話ができるので、で、え、その何でしょう、ずれ方を楽しむというか、そういう言い方になるんですかね。こう
うんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。そうですね、うん。おっしゃる通りで、違いをこう楽しむっていうか、うんうんうん。
うん。 はい。うんうん。なるほど。それはなんかこう、学びがありそうですよね。その、えっと、世代が上の方のあの、ご存知の自転車だったりすると、そのハードウェアの話だったりとか、その道の話だったりとか、色々とその話題が新鮮に聞こえたりもするのかな、なんて思ったんですけど。
それはありますね。 うん。 はいはい。うんうんうん。 そう、そうですよね、ほんとに。まあ、あと基本的に、こう年長者の話を聞く時は、何かをこう教えてもらう姿勢。
うん。 はい。うんうん。
で、いるといいかなって思いますね。多分教えたがりという、教えたがりというか、教えるの好きだと思うんですよ。あの年下に対して。
はい。 うーん、はい。 うんうん。
うん、なので、なんかそう聞かせてくださいよ的な感じで <chuckles> 行くようにしてますね。はい。
ああ、なるほど。うーん、そうするとそうですね、あの、年長者の方から見ると、なんかこう可愛い後輩というような感じで可愛がられるのかななんて思ったりしますね。はい。
うん。 ああ、まあまあ。 確かにそんな気はしますね。<chuckles> はい。うん。うんうんうん。
逆にですけど、その自分よりも若い世代の方との繋がりってどうですか？
そうですね。まあ、まあ、あありますよね、それ、もちろんその自分より若い世代とも。そういう時は、逆に今の逆を意識しますね。なんかなんでもかんでも教えたがりにならないようにしようっていう。うんうんうん。
うん。はい。 ええ。 逆を。うん。 ああ、なるほど。その自分が主役で話してしまうんではなくて
そう、そうですそうです。やっぱり油断するとどうしても、すあの教えたくなってしまいますよね、なんでもかんでも。
その うーん。 なるほど、うんうん、そういうところはあるかもですね。はい、なるほど。じゃあはい。
うんうん。 そう。で、むしろやっぱり新しいこととか、今ね、現在進行形でなんかこれいうの流行ってるとかって、若い方の方がよく知ってるじゃないですか。
うん。 はい。 うん。 はい。
なので、やっぱり若い方に対しても教えてもらうような、いしイメージ、意識で接したりするといいかなって思いますね。
はい。 ああ、なるほどなるほど。 はい、その、違うことを楽しむという話がさっきあったんですけども、その、世代上に対しても下に対しても、ま、そういう、こう、学びの機会として捉えられるみたいなお話なんでしょうか？
はい。 うんうん、はい。 ああ、そうですね。ほんとにおっしゃる通りで、やっぱり、ん、確かになんか自分の世代だけの特有のものって結構、あどこの世代でもあったりしますよね？で、それって結構比べると面白かったりしますよね。うーん、なので、はい。
うん。 うん、うん。 はい。ええええ。 うんうん、なるほど、そうですね。うんうん。その、今は主にその、ロードバイクの話とかそういう趣味でのつながりっていうところで、その、世代間のお話をしてもらったんですけど、これ、その趣味以外で例えばその趣味だと意外とその、世代が違っても話題が、こう、共通の話題がありそうですけどはい。例えば職場だったりするとそうもいかない場面もあるかと思うんですけど、仕事の場面とかだとどうですか？
う、うん。 はい。 はい。 うんうん。 ま、確かに。<chuckles> そうですね、共通の話題があるんでね、必ず。 はい。 うんうんうん。そですね。 そうですね、やっぱりでも、それはあれですね、やっぱ教えをま、上の人に対しては、教えを乞う姿勢をあの、持つっていうのはやっぱり大事かなと思いますね。まあ、素直にその助言を、まあ、ひゃくパーセントではないにしても、こう素直にあの、受け入れて、こう実践してる姿を見せるとかですかね。うんうん。そうするとたぶん相手も嬉しいと思うので。
はい。 うーん。 なるほどなるほど。やっぱりそのはい。 はい。 ええ。 はい。 なるほどなるほど。うん。 うんうんうん。なるほどですね。その、なんかそういう職場で、その、なんかこう
うん、うん。 はい。 はい。 うん。
えっと世代が違うひ人とうまくいってるケース、うまくいってないケースみたいなのあると思うんですけど、なんか具体的になんかこう、こういうのでうまくいって、こういうのでうまくいかなかったみたいな、そういう事例とかありますか？
はい。 そうですね、うまくいいった事例で言うと、<chuckles> まあ、やっぱり上の世代の方ってこうなんか礼儀みたいなもものって結構重視されると思うんですよ。
うん。 はい。
なので、やっぱ同世代とかと接する時以上にそういうところを意識して、意識的になんかしっかりマナーとか調べた上で、望むと、まあ、なんか向こうも、「お、わかってるね」じゃないですけど、なんか好印象だを、受けたなみたいな、印象よく、ね、う受け入れてもらったなっていうような実感はありますね。
はい。 うんうん。 ああ、はい。うん、うん。 うーん。 はい。 うんうんうん。なるほどなるほど。 はい。 うんうんうん。なんかこう、やっぱり、すそういう意味でも、う分かりやすく歩み寄るというのが大事なんですかね？
まあ、うまくはい。 うん。 うーん、そうですね。ほんとに、確かにわかりやすいぐらいがいいと思いますね、歩み寄ってるんだっていうのを伝わるぐらいな感じで。うんうん。
うーん。 うん。 はい、そうですね、それだと相手も悪い気はしないでしょうし、そうですね、あの、違い違うということは、まあ、お互い認識はあるでしょうけれども、そうですね、なんかそれだとうまくいきそうな感じがしますね、うん。なんかうまくいかなかった話とかっていうのはあります？
そうですよね、うんうん。 うーん。 はい。 うまくいかなかったことは、あ、なん一応、ありますね。なんあの、それは、ま、言葉の捉え方みたいなものですよね。うーん、なんか、わわ私が普通に使ってる言葉でも、なにか、と上の方にとっては、だから気に食わなかったというか、まあまあ、なんかそういうのがあったりしますよね。
うん、うん。 うん。 はい。うんうん。 はい。 うーん。 例えばどんなものがあります？
なえ、例えばなんでしょうね？なんか、そこまでこう砕けた言い方ではなかったと思うんですけど、ま、なんかちょっと横文字を使い過ぎた、とかですかね？うんうんうん。
はい。 ああ、なるほど。そうですね、あの、そういう言語的に世代間の、こう理解が違うとかいうのは
<laughs> はい。 うんうん。 うんうんうん。はい。
あるかもしれませんね。
や、ありありますね、多分それは。それなんかうーん。あ、そうですそうです。そういう。<laughs> ま、世代もそうですし、なんか、その、なんか何て言うんですかね、クラスターてか、も、クラスターというのもそうですけど、あの、なんか、その、えっと、業界とか、その、それごとにもちょっとギャップがあったりしますよね。うーん、実はそういうところ、だま、専門用語とかは、でもそうですけど、それにはちょっと気を付けるようにしないといけないなっていうのはありますね。うん。
うん。 うん、うん、そうですね、会議のアジェンダとか。 はい。 うーん、はい。 はい。 そうですね。うんうん。 はい。 うんうん、なるほど、そうですね。そうやってみると、ま、世代だけじゃなくて、その業界の隔たりとかそういうこう、そういうコミュニケーションでも同じことは言えそうですね。そのお互いの、相手に伝える伝わる言葉を使うみたいのが大事だったりするのかもしれませんね。
はい。 うんうんうん。 そうですね。うんうん。 うんうん。 いや、ほんとに仰る通りで、言葉選びって結構重要だなって思いますね。うん。
うん。 うんうん、そうですね。他になんか例えば、あの、言語的なところもそうですけど、そのテクノロジー的なところはどうですか？特に年長の方とだと、おえっと、パソコンとか、その IT とかが、あの
はい。 うん。 <laughs> はいはい。 うんうん。はいはい。
なんでしょうね、スムーズにできない方がいらっしゃるとか、そういうことがありそうですけれど。
うんうん。うん。うん、はい。それは確かほんとに人によるんですよね。あの、テクノロジーに関して、なんかすごい高齢な方でも、なんかめちゃめちゃあの、意欲的にというか、どんどん新しいものを取り入れたいっていう方ももちろんいらっしゃいますし
はい。 はい。 うんうん。 はい。
なんかもう初めから拒絶反応じゃないですけど、あの、「自分はそういうの無理だから」みたいな。
ええええ。 はい。うーん。
そうやってもうね、はねのけてしまう方もいらっしゃいますよね。
はい。うんうん。そういうえ、場合はどうされますか？そのなんかうん。
なのではい。 そうですよね。なのでちょっとそこは、なんか徐々に雰囲気をつかむというか
はい。
あ、この方は結構なんかどんどん知りたいタイプなんだと思えば、その、こちらもそうやってね、「こういうのあります」みたいな、なんか、「これ使うと便利になるんですけど、どうですかね？」みたいなこうね、提案どんどんしていってみるとか。で、なんか結構そういうの嫌そうな人に対しては
うん。 うんうん。 はい。 うんうん。はい。ええええ。なるほどなるほど。はい。 はい。
まあ、なんか余計なことは言わずというか。<chuckles>
うーん、なるほど。うん。
うん、ふん、うん。そんな感じで、人を見て判断は大事だと思いますね。
なるほどですね。その、なんていうか、その、できない、苦手だと思ってらっしゃることを、す、もう、なんか責めたりしないようにするみたいな。なるほど。はい。
うん。 うんうん。そうそうそう、なんか強要されてるって思うと、多分絶対い嫌じゃないですか。
うーん、そうですね。うん。
うん、で、それがなんかこう反発、怒りとかになってしまったりするかもしれないので、だったらもう初めからこうね、そう、控えておくというか。
うんうん。 なるほど。うん。
そういう感じは意識してますね。
うんうん。そうするとやっぱりその、えっと、その人の方のキャラクターみたいなものを、その理解する程度には、そのコミュニケーションが取れてることが前提で、で、その上でなんかこう、ええ、お互いを、歩み寄るというか、お互いのスタイルに歩み寄るみたいなところが必要になってくるんですかね。
うんうん。はい。 うん。 うーん。 うんうん。 ああ、ま。 確かにそうですね、ある程度のコミュニケーション、今の話だと必要になってきてしまうので、なので、だから、ああ、スタート地点では、その、足を踏み入れすぎないというか、慎重に、うん、慎重に始めて、どこまで歩み寄れるかみたいなとこは大事かなと思いますね。
うん。 はい。 <laughs> はい、なるほど。 はい。 なるほど。あの、今のまでのところでは、その、ご自身と年長者の方、それからご自身と、えっと、お若い方という、その、それぞれの世代の話をしたんして頂いたんですけど、その、ご自身はちょっと離れて、ご自身の年長者の方と、一番若い方との繋がりとかを客観的に見て、なんか「あれ？変だな」みたいなとか、そういうなんか事例とかってありますか？なん、笑い話でもいんすけど。
うんうんうん。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 はいはい。 ああ。 うーん。 ああ。 確かに、なんか、確かに自分から見ても、なんか若い世代違うな、とかって思ってしまうんで、もう既に、こう、自分も、なんか、そうゆう古い人間側になりつつあるのかもしれない、とかってね、危機感を覚えたりするんですけど。やっぱり、なんか、なん確かに、じ自分が一番知る年長の方と、一番年少の方は、なんか、確かに、なん育ってきた環境っていうか、ま、全然違う世界ですよね。なんか、スマホネイティブな人たちと、あの、ね、インターネットすらなかった世代は。
はい。 <laughs> はい。 うんうんうん。 はい。 うーん。はい。 うーん、そうですね。 うん、うん。
なんなんでしょうね、多分、あの、ま、でも、そういうバックグラウンドが理解し合えないとしても、やっぱり、個人的な歩み寄りですよね。その、人と人単位での興味を持って、ちゃんとね、そ敬意を持って接するってのは、それが出来てると、多分上手くいってるなって気はしますね。うんうん。
なるほど、そうですね。 はい。ええええ。 はい。うんうんうん、はい。 なるほどなるほど。はい。うん。 ああ、なるほど、そうですね。あの、話題としては、世代間の話を今までしてきてますけど、最終的には、そうなってくると、その、世代の話ではなくて、その、個人と個人の、その、パーソナリティの、あの、なんていうか、ギャップと、その、埋めるためにどうするかっていうその、感じなってくるのかなと思いますね。うんうん。
はい。 うん。はい。 うん。 うん。確かに。うん。<laughs> はい。 うん。そうですね。結局、こう、世代で括るのはちょっと乱暴過ぎるぞっていう、そんな気はしてきますしましてますね。うん。
うーん、そうですね。 はい、そうですね。なんとなく、こう、ステレオタイプな言い方をすると、年長の方は、なんとなく、こう、ええ、若い世代に理解がなくて、で、若い世代は、なんか、こう、周りへの配慮が足りないっていうのが、なんか、こう、一般的な視点かなと思うんですけど、必ずしも、そうではないってことですよね。
はい。 うんうん。うん。 ああ、はい。 うんうんうはい。 そうですね。まず、逆に、そのステレオタイプな視点を捨てることが、繋がりを深める第一歩かなって思ったりしますね。うんうん。
うん。 なるほど。そうですね。確かにそうかもしれませんね。なかなか実践が難しい話ではあるかなと思うんですけれども、とても面白い話だと思います。
うん。うんうん。 はい、やっぱりこうね、心を開いて、相手の心もひら開いてもらえるように意識するってことは、やっぱ、うんうん、個人間でも、ね、集団でも大事かなと思いますね。
うん。 うんうん。 はい、今日は、とても素敵な話をありがとうございました。
ま、こちらこそ、お話し出来て楽しかったです。ありがとうございました。